बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने वो कहते है ना, कि काफ़ी कुछ जो है जानने को भी मिलता है अपने अ, इतिहास के बारे में, अपनी पुरानी संस्कृति के बारे में। तो देखिए जैसे अगर मैं आपसे एक अ, प्रश्न पूछना चाहूँ तो, ऐसे कभी अगर आपको मौका मिले ना कि आप कोई अ, फ़िल्म बनाएँगे या किसी फ़िल्म में किसी फ़िल्म का जो है हिस्सा बनेंगे तो मतलब आप क्या चाहते है कि वो फ़िल्म जो है किस तरीके से जो है बनी या फ़िर किस तरीके से उस फ़िल्म के जो है कथ्य होने चाहिए? जी, जी।
जी। हाँ। जी, जी। हाँ। जी, जी। हाँ। जी। अ, जी अगर देखा जाए तो मैं अगर कभी कोई मुझे मौका मिले कि मैं कोई मूवी बना पाऊँ, तो मैं चाहूँगा कि अ, जो उसके तत्व जो हों, वो काफ़ी हद तक रियलिस्टिक हों और इस प्रकार से हो कि काफ़ी जो लोग हैं ना, वो उससे जुड़ पाएँ और कहीं न कहीं मतलब अ, ल ज़्यादातर लोग जो हैं उसको खुद से रिलेट कर पाएँ। तो इस प्रकार की मैं मूवी ज़रूर बनाना चाहूँगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आप किस प्रकार की मूवी बनाना चाहेंगे?
जी। जी। हुँ। बिल्कुल। जी, जी। हाँ, बिल्कुल मैं भी एक जैसे एक अगर उसमें मैं थोड़ा-सा कहते हैं ना, जो रोमांटिक एंगल है वो इसमें शायद मैं ना दिखाऊ मेरी रुचि नहीं है पर बाकी की जो चीज़ें हैं ना वो ढँग से दिखाई जाएँ। और मतलब ओवर द टॉप जाके नहीं करना चाहिए आपको काफ़ी मैं बोलूँगा कि ग्राउंडेड रहना चाहिए और रियलिस्टिक जो है रहना चाहिए। तब जाके जो है मूवी मैं बोलूँगा कि काफ़ी एक अच्छी बन सकती है, एक कहते हैं ना? उसमें जो भी चीज़ें हैं आपको दिखानी है अच्छी तरीके से दर्शाई जानी चाहिए। तो चलिए काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके तब तक के लिए हम विराम लेते हैं आशा है फिर दोबारा बातचीत करेंगे। धन्यवाद, बहुत-बहुत श
हाँ। बिल्कुल। हाँ। अ, जी, जी। जी, बिल्कुल। हाँ। जी, जी। जी, बिल्कुल। जी। जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी कुछ नया मुझे जानने को मिला, धन्यवाद फिर बात होगी आपसे।
जी।